あ、はい。で、最近起こったことで言いますと、あの、こい夜寝てた時に
はい。 ううん。
急に突然ピー ピーって音が鳴り出したんですよ。
お、それはなんか、警報器みたいな感じですか？
そうなんです。でも連続してピーピーピーって音じゃなくて、あの、1分おきぐらいにピーって鳴るんですね。
うん。 あ、微妙な、微妙な間があるんですね、じゃあ。
<chuckles> そうなんです。で、いっぷんもあの間があるので、どこで鳴ってるかが特定できなかったんですよ。ずっとピーピーピーって鳴れば、その音の方へ近づけるんですけど、ピーって鳴ってはまた止まって、で1分間無言で、で、また、い1分経つとピーって鳴って、どこからこの音は鳴ってるのか？もうさっぱり分からなくて。ええ。
くるなね。うんうん。 はい。 あ、そうでね。うん。 分かります。 うん。 あ。 それは間が長すぎ。うん、そうですね。 わかります。はい。
ええ。もう寝てる最中だったので、ほんとに嫌で仕方なくて、早く眠りたいのに、その音が大音量すぎて、もうとにかく消したくて。
なるほど。 あ、音は 音は結構大きかったんですか？じゃあ。
そうなんです。すごい大音量で、寝れないんですよ。で、私なんか電化製品が鳴ってるのかな？と思って、あらゆる、ま、部屋の電化製品？ふん、電源を調べたりとか、リモコンもなんか電池が切れてないかとこて、全部リモコンの電池も変えて、で、電源があるものもすべてこう、電源入れ直したりして、で、スマホかな？と思って、スマホも全部電源落として
そうなんですね。うん。なるほど、ふふん。 はい。 うん。 はい。 うん。 なるほど。 はい。
もうあらゆる電気製品チェックしたんですけど、ま、それでも鳴るわけなんですね。
うん。